Ben genelde tatillerde veya seyahatlerde gerçekten rutinlerimi korumakta zorlanıyorum. Eee, ve bu süreçte bütün sindirim sistemim değişiyor, eee, uyku düzenim değişiyor. Yani, bilemiyorum, yani, bazı insanlar sürekli uçuyorlar, yani, kabin memuru gibi. Onlar bu düzeni nasıl sağlıyorlar, nasıl ediyorlar anlamıyorum ama, eee, ben gerçekten çok zorlanıyorum bu konuda ve biraz dertleşmek istedim seninle bu yüzden.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Eee, dinlemek isterim ama öncelikle bu seyahatler konusunda birazcık daha detay vermeni rica etsem. Yani iş nedeniyle mi seyahat ediyorsun? Çünkü bazı insanlar genelde, hani, her hafta bir yere gitmek zorunda kalıyorlar, eee, iş nedeniyle. Böyle bir şey mi yoksa senin seyahatlerin hani, eee, tatil amaçlı mı veya şey olabilir, hani, aileyle ilgili bir sıkıntın olduğu için veya sağlık durumu olduğu için sürekli bir tatil, ay, tatil değil seyahat etme zorunluluğun vardır. Bu bunlarla ilgili aslında biraz daha detay verirsen, eee, böyle, daha kafamda canlanmış olacak.
Tabii. Hı hı. Tabii. Şöyle, eee, neyse ki, iş sebebiyle evden çalışıyorum, öyle bir zorunluluğum olmuyor. O yüzden benim bu şikâyetim genelde tatile gittiğimde. Ama, tabii, şöyle bir durum var tatillerim için de; ben hep Uzak Doğu'ya gitmeyi seviyorum. Yani, böyle, eee, saat ve zaman dilimlerinin tamamen tersine döndüğü, sonra yeme alışkanlıklarımın tersine döndüğü, işte, eee, ve de uzak yerlere gittiğim için genelde, eee, hiç, hani, yakında bir yere gitmiyorum ve bu zaman farkı uyku düzenim, işte yemek düzenim, yemek alışkanlıklarım gibi, eee, şeylere sebep oluyor. Bir de sindirim bozukluklarım var maalesef, eee, yıllardır, ııı, süregelen. Düzenim bozulunca da bir bozuluyor, tekrar rayına girmesi, böyle, 1 ay daha al alıyor. Belki daha fazla alıyor. O yüzden ilaç kullanmak zorunda falan kalıyorum, yani.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hımm, anladım, anladım ama gerçekten şu yaşadığın çok, ııı, anlaşılabilir ve normal bir süreç çünkü gerçekten, eee, geceyle gündüzün, hani, tamamen farklı bir, eee, uzak seyahatler yaptığından bahsettin. Eee, dolayısıyla bir kere zaten o gittiğin ülkede başka bir saat dilimi olduğu için ona, eee, bir uyku düzeni şaşıyor. Uyuyamıyorsun veya çok uyuyorsun. Hani, orada bir zaten yemek de, eee, yani, hem uyku problemi var hem yemek problemi var bi yani çok farklı lezzetler yiyors dım var. Yiyebiliyor musun bilmiyorum, sindirim problemi var dediğin için belki, hani, çok da fazla, hani, çeşitlilik yapamıyor olabilirsin o noktada ama döndüğünde eski düzenine hemen alışamaman çok çok normal aslında ama benim anladığım kadarıyla sen bunun 1 ay değil de mesela daha kısa bir sürede, eee, eski rutinine kavuşmak istiyorsun değil mi? Doğru anlıyorum.
Tabii. Hı hı. Tabii. Doğru. Anladım. Evet, doğru, yani, özellikle de yeme noktasında ben başka ülkeye gidince, hani, eee, yemekte seçiciyim. Her şeyi de Eee, o yüzden, eee, böyle di düzenime yakın yemekleri tercih ediyorum ama ben Uzak Doğu’ya gittiğimde genelde hep Uzak Doğu’ya gidiyorum, eee, ve, eee, meyveleri çok meşhur olduğu için ve de hiç, eee, tadına doyamadığım için sürekli meyve yiyorum. Ama buna rağmen ki meyve, hani, eee, sindirimi daha kolay olacağını düşünmeme rağmen, eee, ciddi bir sindirim sorunu yaşıyorum. Eee, özellikle, eee, geceleri uyku saatlerinde daha çok uykum gelmiyor. Evet, daha enerjiğim mesela orada. Eee, şöyle de bir şey oluyor. Ben normalde tatile gittiğimde uyumayı yani dı normal hafta sonlarında uyumayı severim ama tatile gittiğimde yani sabah 7, daha alarm yok, hiçbir şey yok, zınk diye kalkıyorum. Yani, tatilin herhâlde o rahatlığı ve stresinin olmaması, iş stresinin olmaması da tabii bunu sağlıyor olabilir. Ama, eee, o kadar kaçırmak istemiyorum ki tatilimin anlarını. Bir de ben Uzak Doğu’ya aşığım yani havasına, doğasına, meyvesine, insanlarına, eee, denizine, mavisine yani inanılmaz çok sevdiğim bir yer, eee, ve onun limitli bir saat herhâlde gün olduğunu bilince, eee, uyku bana, eee, sanki ka kaçırıyormuş geliyor. O yüzden geceleri çok geç yatıp, eee, çünkü sıcak havada tişörtle gezip gece her yerded eee, böyle terlemeden ya da denize bile girebildiğim için geceleri, emm, hiç yatasım gelmiyor. Enerjim yerine geliyor tabii daha fazla. Sonra sabah da, eee, hadi biraz daha uyumayayım ya, kaçırmayayım tatilimi deyip bu sefer de gözüm açılıyor. Sonra yine uyuyamıyorum derken uyumadan bütün, eee, düzenimi altüst edip geri geliyorum. Tatilde dinleniyor muyum, yoruluyor muyum bilmiyorum. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Anladım, anladım ama aslında gayet normal, anlaşılabilir bir durum çünkü çok dediğin gibi çok kısa bir süreliğine, limitli bir süreye gidiyorsun ve gününü de dolu dolu geçirmek, hani, uykuda geçirmek istemiyorsun. Bu çok anladım. Gerçekten de, hani, çok sevdiğin için her anını da dolu dolu geçirmek istiyorsun. Şimdi bir tane daha soru sorayım. Ondan sonra, hani, eee, belki bir şeyler önerebilirim. Bu uzun, eee, Uzak Doğu seyahatlerinden sonra döndükten sonra uykuyla ilgili mesela hiç pek uyumuyorum dedin ya, çok yorucu geçiyor. Döndüğünde de bu uyuyamama problemine devam ediyor mu yoksa bu sefer tam tersi mi oluyor? Daha böyle mi çok uyku hâli oluyor? Bir de onu, ııı, anlatırsan çok sevinirim.
Evet. Evet. Tabii. Genelde, eee, ilk 2 hafta uyku düzenim tamamen bozuluyor. Yine, 4 saatlik uykulara ama gün içine dönüyor, tabii ister istemez. Çünkü o saatlerde uyumuş oluyorum kendi ülkeme göre. Eee, o saat farkı beni orada, eee, vuruyor ve de daha sonra bunu düzene sokmaya çalışıyorum. İşte, bu doğal, eee, uyku, eee, melatonin sa salgı ve veren, işte o, aaa, takviyelerden alıyorum. Eee, ama, yani, yine zorlanıyorum uykuya geçmekte. Eee, yine süre alıyor.
Hı hı. Hı hı. Anladım, anladım. Yani, o zaman gün içerisinde döndüğünde, bir, yine 4 saat bir uyku uyuyorsun ama bunu gündüz uyuyorsun, yani, aslında çalışman gereken zamanda uyuyorsun, anladığım kadarıyla. O zaman, tabii ki bu senin rutinini çok bozan bir süreç. Tab daha kısa bir sürede halledersen senin için daha iyi olur, tabii ki. Eee, peki, şöyle bir şey denedin mi hiç; mesela, o 4 saat değil de gün içerisinde böyle çok daha kısa bir süre uyusan, mesela, alarmını kurup, uuu, işte 2 saat uyusan o ilk 1 hafta, böylece senin vücudun daha çok uykuya ihtiyaç duyacak ve, hani, bunu gün içerisinde değil de, çok çok erken bir saatte yapsan, mesela, işte, sabah 08.00'le 10.00 arası uyuyorsun ve diğer gün, yani, günün geri kalanı hep çalışmak zorunda kalacaksın. Böyle, 3-4 gün, böyle, yaptığında, mesela, 5'inci gün belki gece artık çok yorulduğun için ve bitap düştüğün için uykun, mesela, gece 03.00'de gelecek ve sen sabah 08.00'e kadar uyuyacaksın. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Ne dersin?
Evet. Doğru. Hıı. Olabilir. Hı hı. Doğru. Tabii. Yani, çok mantıklı söylediğin. Aslında, düşününce bunu hiç uygulamadığımı fark ettim. Eee, sana anlatırken böyle gözümde her tatilimden sonra genelde çünkü hep ağlama modundayım, yani. "Ben yine gitmek istiyorum, yine oraya gitmek istiyorum ama tatilim bitti" deyip, eee, daha böyle depresif bir modda olduğum için, eee, belki de o kısmına hiç böyle akıl etmek istemedim biraz. Ne kadar zorlansam da, eee, bir tek şeyde, emm, yani, sindirim sorunları yaşadığım anlarda gerçekten böyle daha, eee, stresleniyordum tabii ama bu hiç aklıma gelmemişti. Çünkü uyku düzenim de normale girerse dediğin gibi ve bunu erken saatlere çekmek için biraz bedenimin yorulmasını beklersem ki zaten çalışırken zihnim de yorulacak, eee, bu sayede belki dediğin öneriyi hem uygulama noktasında hem, eee, pratik etme noktasında bana, eee, o süreci hızlandırabilir. Evet, yakında bir seyahatim daha var zaten. Yine, eee, bir seyahatimde, eee, bir 3-4 saat bu sefer ama tabii ki yine uyku düzenim bozulacak. Çünkü, eee, 3 saat ileride. Ben o saatte uyumak istemeyeceğim muhtemelen. Eee, öyle olunca, eee, yine uyku düzenim bozulacak ama, yani, başka belki de tatili erken kesmek, eee, gelmişti bir kere aklıma. Ne dersin yani tatili erken kesip işte geri mi gelsem, eee, biraz erken, eee, alışmaya mı çalışsam bünyemi diye düşünüyorum ama tabii, eee, anlayacaksın ki, tatili de kesmek istemiyorum erkenden, tabii.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ne ne güzel. Hımm. Hı hı. Hıı. Evet. Yani, tatili erken kesmenin çok, uuu, böyle, rutinini hemen geri döndüreceğini sanmıyorum. Çünkü yine aynı şeyler olacak. Sen yine, eee, o, ııı, saat dilimi farkına maruz kalacaksın. Yine, eee, tamamen değişik, iii, yemekler olacak ve sen yine bütün günü değerlendirmeye çalışacaksın ve daha az uyku uyuyacaksın. O yüzden, hani, 2 hafta değil, 1 hafta kalsan da bana kalırsa aynı problemleri yaşamaya devam edeceksin ama döndüğünde, eee, biraz önce önerdiğim gibi, hani, 4 saat uyumak yerine 2 saat ilk 3-4 gün uyuyup ayrıca, mesela, gece, böyle, bir meditasyon, ııı, yaparak böyle beynini rahatlatıp vücudunun rahatlamasına, eee, rahatlamasını sağlayacak, eee, meditasyon yapabilirsin. Bu senin belki hani o alışma sürecini kolaylaştırabilir. Belki o yorgunluğunu da biraz beynini rahatlattığı için alabilir. Buna ek olarak şeyi de önerebilirim, böyle küçük egzersizler, mesela, uykunu aldıktan sonra, 2 saat uyuduktan sonra veya uyumadan önce böyle esneme egzersizleri yaparak uykuya daha rahat geçişini de sağlayabilirsin. Y eee, yani çünkü çok normal aslında hemen rutinine dönememen ama bu ek şeylerle, takviyelerle, işte, meditasyon, egzersizle belki biraz daha böyle bir yumuşak geçiş olabilir. Yani, 1 ay sürmeyebilir belki bu, eee, küçük ek takviyelerle ama tabii ki yine bir zaman alacaktır, yani, çünkü çok uzak bir yere gidiyorsun. Dolayısıyla, tamamen her şeyin zıt olduğu bir yer. Eee, kendine de çok yüklenme bu noktada. Hani, hemen, eee, eski rutinine dönememen çok normal.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, olabilir. Evet. Hı hı. Olabilir. Tabii. Tamam. Hı hı. Evet. Mümkün. Hı hı. Haklısın. Evet, kesinlikle haklısın çünkü, yani, bir şöyle dönüp bakınca zaten bütün bir yılın yorgunluğunu o zamana atmak istiyorum. Bir de o zamanın üzerimde yarattığı değişikliği de stres yapıp tatilimi de erken kesmek, senin de dediğin gibi, bir çözüm olmaktan ziyade belki beni daha çok strese sokabilir. Eee, stres zaten sindirim problemlerimi daha da arttıracak yani olan, eee, gi gi tatilimi kısaltmak, eee, mevcut olan rahatlamayı da, eee, daha sonrasında sanki 2 katı stresmiş gibi de, eee, bana çektirebilir. O yüzden doğru, söylediklerin aslında mantıklı. Özellikle uyumadan önceki egzersiz kısmı, bunu hiç yapmıyorum. Yani, böyle, bir alışkanlığım yok. Eee, ben genelde, böyle, yatağa yatıp eline telefonu alıp, eee, uyumaya çalışıyorum. Eee, bir şeyler izlerken genelde uykum geliyor, öyle bir alışkanlığım var. Eee, bu da tabii beni engelliyor olabilir, yani, bir taraftan. Öyle bir durumu da var bu işin.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, şimdi öyle bir, eee, şöyle bir şey, aslında genelde şey uzmanlar şöyle bir şey söylüyor, "Uyumadan önce, eee, bu mavi ekrana en az 1 saat hiçbir şekilde bakmayın." gibi bir, eee, s söylem var. Çünkü o aldığın ışık senin tamam uykuya dalmanın rahatlığı Hani, bir şeyler izleyerek uyuyorum dedin ama aslında senin çok verimli bir uyku u uyumanı engelliyor. Sen neye çünkü yatmadan önce neye maruz kalırsan belki orada kötü bir haber okuyorsun ve o ışığa da aynı zamanda mavi ekrana da maruz kalıyorsun ve sen ne kadar uyuyorum desen de aslında belki, eee, çok da verimli bir uyku olmuyor o en son aldığın, eee, negatif ş eee, şeylerden dolayı haber olabilir veya, işte, başka bir şey görmüş olabilirsin. Instagram'a bakarken mesela bir şeyle karşılaşmış olabilirsin. Tamam, seni etkilemediğini düşünebilirsin ama bilinçaltına etki edip değişik rüyalar görmene sebep olabiliyor. Bu da aslında yorucu da olabiliyor. Bu nedenle, hani, sırf seyahat için değil, normal genel hayatında da, hani, ekrana bakmadan uyumaya, ya, uyu uyuyabilirsen, yani, en azından, bunu yapmaya çalışırsan daha verimli bir uyku uyuyacağını düşünüyorum ben.
Hımm. Evet. Olabilir. Olmayabilir. Tabii. Doğru. Olabilir. Evet, haklısın. Gerçekten aslında bunu dışarıdan bir sesle duyunca, eee, ne kadar gün içerisinde bunu yapmaktan keyif alıyormuşum gibi gelse de gerçekle yüzleşiyoruz. Çünkü dediğin gibi orada aldığım bir haber uyku düzenimi, rüyalarımı değiştirebilir. Yani, bilinçaltı mesajları almış olabilirim ve de dediğin gibi mavi ekrana maruz kalıyorum. Mutlaka bir zararı var. Her şeyden önce gözlerimize zararı var. Yani, eee, bunu anında hissedebiliyoruz. Çok teşekkür ederim, yani, gerçekten çok, eee, bana yararlı olabilecek paylaşımlarda bulundun, tavsiyede bulundun. Çok teşekkür ederim tekrar.
Hı hı. Evet. Rica ederim, ne demek.